E come questo immagino tanti altri ricordi tu ti sia portato dietro, no?
Beh, sì, allora, questo della pesca è quello più eclatante, poi, vabbè, le altre volte fortunatamente sono andate bene. Non abbiamo più tenuto queste reti con il il il pesetto, perché appunto per questo brutto ricordo che però poi insomma abbiamo sis ci siamo sistemati in altri modi. Ehm, un altro ricordo che porto tanto dietro è ehm, cioè tipo a a parte quello del del sugo, abbiamo anche, per esempio, la raccolta delle olive
Ehm Ah, eh! Il nostro momento top, fantastico. Una bella sfacchinata pure quella è.
che Sì, sì, sì, che Eh, no, abbastanza, sì, sì, ma ti dico, ehM, quella lì, ehM, però ci tengo molto di più perché, ehm, in un certo senso, ehm, <smacks lips> non la facevo con i miei genitori, ma con i miei nonni, ma andavo con loro per s sempre per aiutarli, perché, appunto, un valore che mi ha sempre s mi hanno sempre insegnato in famiglia è quello di aiutare l i propri parenti per stare sempre insieme e trovarsi bene tutti insieme. Cioè, ehm, quindi io, uhm, ehm, a volte quando andavo a raccogliere, per esempio, le olive, dedicavo dei giorni per s andare a raccogliere quelle dei miei nonni, che lo fac andavano miei nonni e io ,ad esempio, no? Ehm, e quindi, diciamo, mi rappresenta un po' pure perché, ehm, mi me mi viene in mente l'importanza che si ha alla famiglia, perché sono una persona che ci tiene, appunto, a mantenere questo vav valore in famiglia e quindi in un certo senso mi è mhmm, la prima volta
Mh. Mh-mh. Okay. Quindi non le vedevi come come un obbligo, cioè nel senso, come
Eh, no, no, no, no, questo mai. A differenza de del sugo del sugo di pomodoro
un dovere. Sì, vabbè, a al di là della noia che in alcuni momenti ci poteva stare, però ti piaceva comunque, mh.
Mi piaceva, non facevo caso alla fatica, era veramente cioè io lo facevo con con tutto il cuore, ehm, spero che questa cosa la riesca anche a tramand come valore intendo.
Ecco, ti volevo chiedere proprio questo: in cuor tuo ti auguri di poterle tramandare anche a chi dopo di te?